ค่ะ วันนี้มีเรื่องอยากจะขอคำแนะนำหน่อยอะค่ะ เผอิญว่าช่วงนี้เนี่ย รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยใช้เงินกินข้าวนอกบ้านทุกวันเลยค่ะ แล้วก็อยากที่จะ เอ่อ ลดรายจ่ายตรงนี้อะค่ะ ก็เลยคิดว่าอยากจะลองทำอาหารเองที่บ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายอะค่ะ ก็รู้กันอยู่เนาะว่า ช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดี แล้ว เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองก็รู้สึกว่าใช้เงินไปกับอาหาร เอ่อ ไปกินข้าวนอกบ้านเนี่ยเยอะมาก ๆ เลยค่ะ ก็ต้องบอกว่า 5 หลักเลยทีเดียว เรา ก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วแหละนะ ที่เรา ส ลองทำอาหารง่าย ๆ เองที่บ้านน่ะค่ะ เพื่อลดค่าใช้จ่ายบ้าง อาจจะไม่จำเป็นต้องทุกมื้อก็ได้ อาจจะแบบเป็นบางมื้อ บางวันที่แบบเราเหนื่อยจากการทำงาน แล้วจะได้ไม่ต้องออกไปหาอะไรกินข้างนอกอะค่ะ คุณพอจะแนะนำ ได้บ้างไหมคะ?
อืม อืม อืม อืม อา โอเค ได้เลยครับ ยินดีเลยครับ ก็เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับ อย่างที่คุณเล่ามาเนาะ ฟังดูแล้วก็น่าจะเป็นไอเดียที่ดีในการที่จะลดค่าใช้จ่ายเนาะ เพราะว่าเมื่อกี้บอกว่า โอ้ ค่าใช้จ่ายในการกินเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้สึกว่า มันเริ่มจะสูงเกินไปแล้ว เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาด้วยการทำอาหารที่บ้านเนี่ย ก็น่าจะเป็นพอยนต์หลักเลยครับที่จะทำให้เราเนี่ยได้ลดค่าใช้จ่ายตรงนั้นแทนเนาะ ทีนี้ก็เลยอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอะครับ ในที่นี้ที่เรารู้สึกว่า ค่าใช้จ่ายที่มันสูงจนเกินไปในเดือนที่ผ่านมาอะครับ อันนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการกินของเราคนเดียว หรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการกินของทั้งครอบครัวเลยล่ะครับ?
ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ อะ จริง ๆ ก็ทั้งครอบครัวเลยแหละค่ะ เพราะว่า ณ ตอนนี้เนี่ย ไม่มีใครที่บ้านทำอาหารเลยอะค่ะ ฉะนั้นเราก็ไม่ ด ไม่สั่งมา ก็ออกไปทานนอกบ้านน่ะค่ะ แต่บางที่เนี่ย คุณรู้ไหมว่าค่าสั่ง เวลาที่แบบสั่งดิลิเวอรีอะ เราก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันอะค่ะว่า คือเขาคิดราคาแพงมากกว่าที่ไปทานที่ร้านน่ะ นอกจากที่จะมีค่า เสียค่าส่งแล้วอะ เหมือน เหมือนกับว่าเขาจะคิดค่าที่ เอ่อ ให้กับผู้ให้บริการดิลิเวอรีด้วย แบบเนี้ยค่ะ เราก็เพิ่งรู้นะคะ เพราะว่าจากปกติอะถ้าแบบไปทาน เอ่อ ที่ร้าน อย่างเงี้ยค่ะ อย่างเช่น ข้าวจานละ 80 บาท อย่างเงี้ย แล้วพอมา เอ่อ ใส่ในแอปดิลิเวอรีอะ เขาคิดแบบ 100 บาท อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ยังมีค่าส่งอีกต่างหาก อย่างเงี้ย เราก็เลยรู้สึกว่า เอ๊ะ ทำไมถึงแพง มันก็ยิ่งแพง ขึ้นไปอีก เราก็เลยแบบ การที่เราจะขับรถไปกินที่ร้านมันก็น่าจะง่ายกว่า แล้วไม่ต้องเสียแบบ เสียซ้ำ เสียซ้อน เสียรายจ่ายเยอะแยะขนาดเนี้ยค่ะ เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันน่ะค่ะ ค่ะ
อืม อือ ๆ อืม อือ ๆ อืม อืม อือ ๆ ๆ อืม โอเคเลยครับ จากที่ฟังนอ ฝั่ง ที่ฟัง มาเนาะ ปัญหามัน ก็คือเกิดจากการที่ค่าใช้จ่ายมันรู้สึก มันซ้ำซ้อนเนาะ เวลาเราสั่งพวกฟูดดิลิเวอรีเนาะ มันจะมีทั้งค่าอาหารที่มันบวกเพิ่มขึ้นไปอีก ไหนจะเป็นค่าส่งนู่นนี่นั่นอีกเนาะ ซึ่งตรงนี้มันก็ การที่เราจ่ายมากขึ้น มันก็แลกมากับความ เรื่องของการสะดวกสบาย แต่ว่าจริง ๆ แล้วมันก็กลายเป็นว่า ถ้าเราทำอย่างนี้ทุก ๆ มื้อ มื้อหนึ่งอะ 3 วัน อย่างเงี้ย เอ๊ย วันหนึ่งก็ 3 มื้อเนาะ มันก็จะกลายเป็นว่า โอ้ ค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงมากขึ้นไปเลยอะครับ อันนี้เข้าใจได้เลยครับ ค่อนข้างที่จะตรงประเด็นเลยเนาะว่า เราอยากจะลดในส่วนตรงนี้ด้วยเนาะ อันนี้พอจะบอกรายละเอียดคร่าว ๆ ได้ไหมครับ อาจจะเป็นค่าประมาณเนาะว่า ปกติเนี่ยเราตั้งงบอาหารต่อวัน หรือว่าต่อเดือน อย่างเงี้ยครับ ไว้อยู่ที่ประมาณเท่าไรอะครับ?
ใช่ ค่ะ ค่ะ ใช่ ค่ะ ค่ะ ใช่ ค่ะ ถ้าต่อมื้อเนี่ย ถ้าเกิดว่าเป็นแค่ของเราคนเดียว อ่า ก็มื้อละ 300 บาทแล้วกันค่ะ
อืม ๆ ๆ โอ้ โอเคครับผม ถ้าสมมุติมื้อละ 300 ตีกลม ๆ เนาะ วันหนึ่งก็เกือบจะเหยียบไป 4 หลักได้เนาะ เกือบจะ 1,000 เนาะ เพราะฉะนั้นมันก็เลยรู้สึกว่า เออ อาจจะค่อนข้างที่จะสูง เราก็เลยอยากจะลดในส่วนของค่าใช้จ่ายจากการกินในแต่ละมื้อให้ลดลง โดย การทำอาหารอยู่ที่บ้าน ใช่ไหมเอ่ย ทีนี้ อ้อ โอเคเข้าใจประเด็นแล้วครับ ทีนี้เราอะ ครับมีความรู้สึกว่า เราชอบทำ ทำอาหาร หรือว่าทานอาหารประเภทไหนเป็นพิเศษไหมครับ? หรือว่าเราอยากจะลองแบบไหนบ้างไหมอะครับ?
ค่ะ ค่ะ ใช่เลยค่ะ จริง ๆ แล้ว เนี่ย เป็นคนที่ไม่ได้ มีทักษะในการทำอาหารเลยก็ว่าได้ค่ะ แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะ เราก็เชื่อว่าด้วยเทคโนโล สมัยนี้เนี่ย เราก็อาจจะใช้ เอ่อ ไมโครเวฟ หรือ เอ่อ ที่เขาเรียกว่า เอ่อ หม้ออบ ลมร้อน แบบเนี้ยค่ะ แทนการใช้แก๊สก็น่าจะดีค่ะ ก็อยากจะได้แบบ เม ง่าย ๆ อย่างเงี้ยค่ะ แบบ อา ไข่ต้ม อันนี้มันก็ยังพอได้ อย่างเงี้ยค่ะ ไข่ต้ม ไข่ตุ๋น เอ่อ ไข่เจียวมันก็ได้ค่ะ อย่างน้อยก็ลด เอ่อ มื้ออาหารไปสักมื้อหนึ่งก็ยังดีค่ะ เอาอะไรที่แบบ ขอแบบง่าย ๆ แค่ใส่หม้ออบลมร้อน แล้วก็ปรุง แล้วก็กินได้เลย แบบเนี้ยค่ะ ค่ะ
อืม อืม อา โอ้ อือ ๆ อืม อืม ๆ อา โอเคครับผม เออ เป็นไอเดียที่ดีเลยครับ ตรงนี้ผมว่าเดี๋ยวนี้เนาะ เรื่องเทคโนโลยีอะไรต่าง ๆ เนี่ย มันค่อนข้างที่จะทันสมัย แล้วก็เรื่องอย่าง Air flyer หรือว่าหม้ออบลมร้อนที่คุณกล่าวมาเนี่ย ผมว่าฟังก์ชันเดี๋ยวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะหลากหลายเลย มันสามารถทำสำเร็จได้โดยที่เราแบบ เออ แทบจะไม่ต้องทำอะไรกับมันเลย แค่ใส่วัตถุดิบลงไป ใส่เครื่องปรุง แล้วก็กดปุ่มเนาะ มันก็พร้อมที่จะแบบรับประทานในทันที ก็เลยอยากจะสอบถามว่า ปกติแล้วครับ ปกติเป็นคนทำ งานทุกวันไหมครับ มีเวลาในการเตรียมตัวอาหารมากน้อยแค่ไหนครับ? ตอนเช้าเนี่ย พอจะมีเวลาว่างสักนิดในการเตรียมอาหารบ้างไหมอะครับ หรือว่าจะเป็นมื้อเย็นก็ได้ครับ ที่จะมี พอมีเวลา หรือว่าปกติเป็นยังไงเอ่ย กิจวัตรประจำวันของเราครับ?
ค่ะ ค่ะ ใช่ ค่ะ ค่ะ ใน ในแต่ละมื้อเนี่ย ก็มีเวลาทำอาหารนะคะ สัก 15-30 นาที อะค่ะ ก็ เอ่อ ต้องขอบอกเลยว่า ทำงานที่บ้านค่ะ ก็เลยไม่ต้อง เอ่อ ออกไปเจอกับรถติดมากมาย แล้วก็ไม่ต้องใช้เวลาเดินทางน่ะค่ะ ก็เลยยังพอมี เวลาใน เตรียมอาหารเช้า กลางวัน เย็นเหมือนกันค่ะ ก็ได้เลยค่ะ
อืม อืม อือ ๆ อ๋อ โอเค เด ล ดีเลยครับ อย่างงั้นแสดงว่าทั้งในส่วนของเวลา เราก็จะมี เวลาในการเตรียมตัวอาหารที่มากขึ้นเนาะ เพราะฉะนั้นต่อไปก็เดี๋ยวผมจะ ลองแนะนำเป็นข้อเสนอแนะ แล้วก็เป็นไอเดียเบื้องต้น เผื่อจะลองเอาไปปรับใช้ดูเนาะ ก็เดี๋ยวอาจจะเป็น เริ่มต้นจากในส่วนของ หลัก ๆ เลยการเตรียมอาหารครับ มันก็ต้องเริ่มจากในส่วนของตัววัตถุดิบเนาะ ปกติแล้วอะครับ วัตถุดิบเนี่ยแต่ละวันนะครับ โพรโมชัน ของแต่ละซูเปอร์มาร์เก็ตอะครับ เขาก็ จะมีโพรโมชั่นที่แตกต่างกันไป น ในแต่ละวันเนาะ อย่างบางซูเปอร์มาร์เก็ต เขาก็จะมีแบบวันที่สำหรับลดราคา สำหรับของสด พวกเนี้ย ครับ หรือบางที่ก็จะเป็นแบบสำเร็จรูป ที่เป็นแบบแช่ฟรีซ หรือเป็น Frozen มา อะไรอย่างเงี้ยครับ พวกนี้เนี่ยก็จะมีอายุการเก็บใช้ งานที่ค่อนข้างยาวนาน แล้วก็ราคาที่จะค่อนข้างถูกด้วย อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียครับ อาจจะเป็น ลองเลือกวันในการที่เราจะเลือกซื้อ วัตถุดิบเข้าบ้านนะครับ ซื้อทีละเยอะ ๆ แล้วก็แพ็ก เป็นชุด ๆ ๆ เก็บไว้ในช่องฟรีซ แบบนี้ก็น่าจะช่วยยืดอายุการใช้งาน พร้อมกับให้ เรานะครับ พร้อมที่จะประกอบอาหารได้ในวันต่อไปได้ด้วยนะครับผม แล้วก็อีกหนึ่งไอเดีย พอเรามีวัตถุดิบแล้วเนาะ เราอาจจะมีไอเดียที่เราชอบอะครับ พวกเมนูอาหารที่เราชื่นชอบ อะไรอย่างเงี้ยครับ เตรียมไว้ไปเลย เช่น วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์อาจเป็นเมนูหนึ่ง ส่วนวันอังคารกับวันพฤหัส แล้วก็เสาร์-อาทิตย์เนี่ยก็เป็นอีกเมนู แบบนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยครับมีการวางแผนในการซื้อของเนี่ยค่อนข้างที่จะง่าย พอเราซื้อของได้ วางแผนได้ง่ายปุ๊บ การซื้อของก็จะเยอะ เยอะปุ๊บต้นทุนเราก็จะต่ำลง ตรงนี้ก็จะถ้วย ในการลดค่าใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้นครับผม ส่วนบางครั้ง ไม่แน่ใจว่าปกติอะครับจะทำอาหารทานเป็นมื้อต่อมื้อไหมครับ หรือว่าปกติแล้วชอบทำแบบทำทีเดียว แล้วก็เก็บฟรีซไว้ แล้วก็เอามาอุ่นกินซ้ำอะครับ? ปกติลักษณะของเราจะเป็นประมาณ ไหนเอ่ย? ได้แนะนำถูกครับ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อือ ค่ะ ค่ะ เราชอบทานอาหารที่เป็นมื้อต่อมื้ออะค่ะ ไม่ ไม่ชอบทานแบบ ท เอ่อ ไม่ชอบทำเป็นแบบ เอ่อ เยอะ ๆ แล้วก็มาฟรีซ แล้วก็มาอุ่นกิน แบบเนี้ยไม่ชอบค่ะ ชอบทำอาหารสด ๆ เป็นมื้อ ๆ มากกว่าค่ะ
อืม อืม อา ดีเลยครับ อย่างนั้นก็อาจจะ เป็นลักษณะนี้ก็ได้ครับ ถ้าชอบทำเป็นมื้อต่อมื้อเนาะ ปกติเหมือนที่ผมเกริ่นมา เบื้องต้น ก็จะเป็นการซื้อเนื้อสัตว์ หรือว่าเป็นพวกผักผลไม้อะ ครับ มาเตรียมไว้เป็นชุด ๆ ๆ แต่ว่ายังไม่ต้องประกอบอาหารให้มันสุกอะครับ อา ทีเนี้ยเราก็เอา เป็นชุด ๆ ๆ คืออาจจะเอาเป็นในส่วน ใส่ในส่วนของถุงเย็นเนาะ แล้วก็แช่ฟรีซไว้เป็นแบบสัดส่วนที่เรากินในแต่ละมื้อ ที่เราจะออกมาทำอะครับ ในมื้อต่อมื้อ ตรงนี้เนี่ยมันก็จะ สะดวกในการที่จะใช้ ในการประกอบอาหาร ในแต่ละมื้อครับ เช่น วันนี้อยากจะกินกะเพราไก่ แล้วก็ อา เอาอกไก่สัก 200 กรัม แช่ฟรีซไว้ แล้ววันต่อมาครับ เอา 200 กรัม สัก 10 ถุง เนาะ ก็จะได้ 10 มื้อแล้ว แล้วก็เอา แต่ละ แต่ละครั้งที่เราจะประกอบอาหารนะครับ ก็เอาออกมาละลาย แล้วก็ประกอบอาหารได้เลย ตรงนี้ก็จะได้เป็นอาหารที่ค่อนข้างที่จะสดใหม่ เป็นมื้อต่อมื้อ ตามที่ทางนั้นต้องการเลยครับผม ที่นี้ในเรื่องของ อีกเรื่องหนึ่ง ที่อยากจะแนะนำว่า ตัวหม้ออบลมร้อน นะครับผม คิดว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสะดวกมากเลยเนาะ เพราะว่ามันสามารถที่จะทำให้เรา อะครับ สะดวกสบาย เรา อีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องรอเลยเนาะ ก็คือใส่หม้ออบ หมดเวลามันก็รับประทานอาหารได้เลยอะครับ อย่างงี้เนี่ยพอจะเป็นไอเดียที่จะพอไปปรับใช้ในกิจวัตรประจำวันได้บ้าง ไหมครับ ทั้ง 2 ไอเดียเลยอะครับ?
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ ค่ะ ค่ะ โอ้โฮ เป็นไอเดียที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ จริง ๆ แล้วอะก็ชอบ เอ่อ การทำอาหารในหม้ออบลมร้อนมาก ๆ เลย ถึงได้ซื้อมา เพราะว่าอย่างที่คุณบอกเลยค่ะ มันง่าย แล้วก็สะดวกสบายมาก ๆ เพียงแค่ใส่วัตถุดิบลงไป ปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็กด แล้วก็ เอ่อ รอเวลาให้อาหารสุก แล้วเราก็สามารถที่จะกินได้เลย อย่างเงี้ยค่ะ แบบมันดีมาก ๆ เลย ไม่ต้องไปนั่งเปิด ฟ เตา แล้วก็ไม่ต้องใช้ เอ่อ น้ำมันด้วย อันนี้เนี่ยถือว่า ดีมาก ๆ ใช่ไหมคะ? ก็ เอ่อ อยากจะขอสอบถาม เอ่อ เมนูเพิ่มเติมได้ไหมคะ ที่ใช้ทำใน เออ หม้ออบลมร้อนน่ะค่ะ? อยากจะได้เมนูเพิ่มเติมเลยค่ะ
อืม ใด้ อา ได้เลยครับ ปกติชอบ มีข้อจำกัดในการทานไหมครับ? แบบไม่ทานอะไร? หรือว่าปกติชอบ ทานได้ทุกอย่างไหมครับ?
อ๋อ ค่ะ ไม่ทานเนื้อวัวค่ะ ค่ะ แล้วก็เน้นเป็นเนื้อสัตว์ก็ดีค่ะ เป็นแบบอกไก่ หรือว่าเป็นปลา ก็ชอบปลาแซลมอนค่ะ
โอ้ ไม่ทานเนื้อวัว อา อา ดีเลยครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะแนะนำเมนู สำหรับหม้ออบลมร้อนง่าย ๆ เนาะ ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที 30 นาทีเหมือนที่ทางนั้นมีเวลาว่างในช่วงเช้าเลยอะครับ ก็ถ้าเป็นในส่วนของอกไก่เนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นการใช้อกไก่อะครับ มาหมักกับพวก อ่า 3 เกลอเนาะ กระเทียนพริกไทย รากผักชี แล้วก็ใช้หม้ออบลมร้อนนะครับ ใช้ไฟประมาณ 180 องศา เวลาประมาณ สิบห้าถึงยี่สิบ นาทีอะครับ ส่วนแซมอนก็จะคล้าย ๆ กันครับ เป็นฟิลสเต็กแซมอนก็ได้ครับ ก็เอาแซมอนนะครับที่ซื้อมาจาก อะ ซุปเปอร์มาร์เก็ตเนาะ ที่เป็นแบบอาจจะเป็นแช่แข็ง หรือว่าเป็นแล่สดก็ได้อะครับ อันนี้ก็ซับน้ำให้หมาดแล้วก็ปรุงด้วยพวกเกลือพริกไทย อะไรเงี้ยครับ ตามที่เราชอบได้เลย หรือว่าถ้าเราชอบแบบพวกซอสเทริยากิเนี่ย ก็เอามาทาร่วมด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันครับผม ใช้เวลาคล้าย ๆ กันเลยครับ แต่อาจจะใช้อุณหภูมิมากกว่าก็ประมาณ 200 องศา 15-20 นาที ก็น่าจะเป็น สอง ตัวอย่างที่มีประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยครับ อีกอย่างหนึ่ง คือประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำอาหารด้วยครับ ตรงนี้นะครับ
ค่ะ ค่ะ โอ้โฮ ค่ะ ค่ะ ๆ ค่ะ ค่ะ อา โอเคค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ โอ้โฮ ดีมาก ๆ เลยค่ะ วันนี้ได้เมนูหลาย ๆ อย่างเลยค่ะ วันนี้ต้องขอขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่มาแนะนำกันจะนำไปปรับใช้ค่ะ
ได้เลยครับ ยังไงขอเอาใจช่วยนะครับ ขอให้ลด อะ อ่า ลดค่าใช้จ่ายใน ที่บ้านได้นะครับ ขอบคุณมากครับ